そう。で、多分お母さんは、ま、私とね、パートナーが一緒に行って、みんなで食べるご飯の時間が好きみたいで。
はい。 あ、そうなんですね。うん。
はい。で、たまにちょっとそれがね、ま、重く感じるというか。あ
うーん。 はい、ちょっと面倒な時もありますよね。うんうんうん。うんうん。
そうなんですよ。やっぱ行くのも面倒だなって思う時もあれば、仕事が忙しくてね、その時間にやっぱ行けなかった、ま、物理的にそうやってね、仕事で行けない時は、あの、ちゃんと事情は言うんですけど、でもそうじゃない時こそ、今日はね、もうゆっくりね、家で過ごしたいっていう時も
はい。 はい。 はい。 うん。 ああ、そうですよね。うんうん。
うーん、あるんですけど、結構やっぱ、頻度が高くて。
え、どれくらいなんですか？大体。
はい。週に、ま、2、3回ぐらいは、ね。
あ、結構誘われてるんですね。 うん。
そうなんですよ。しかも、なあの手この手を使ってじゃないですけど。<laughs> そう。なんか、ま、「今日は」ま、昔からね、私が好きなものとかね、「今日は唐揚げ作るからどう？」とか。なんか、「昨日ね、何々が多く作りすぎちゃって、あの、食べうちのね、人間じゃ食べきれないから、ちょっと食べに」そう。うん。
あ、どうどういう風に、どういう手を使われるんですか、お母さまは。<laughs> はい。はい。 ああ、はい。 はい。 うーん。 うん。「だ後の 一緒に、食べ食べる食べてくれない？」みたいな。
そう、そうなんですよ。こう、何かしらのね、あの、行ってあげなきゃな、みたいな
はい。 うん、なんか、いろんなことをし一言二言添えて、誘ってくださるんですね。うん。
気持ちになるような。 そう。はい。うん。そうなんです。で、やっぱね、そういうこと言われるとさらにですけど、なんか余らせちゃったらあれだな、とか、ね、きっとこれをね、私の好きなものって言えば、来るだろうなって、<laughs> きっと期待してるんだろうな、と思うと、そのね、選んでくれた嬉しさと
うんうん。 うんうん。 うん。 うん。 あ、はい。
なんか、そこを断ってしまうなんか切なさ。うん。
うん。だったったのなんかねうん。ね お、そのお母さんとかねすませるのちょっと、それはちょっとな、忍びないな、みたいな感覚で行ってしそれでい結構ほぼ、全部今まで行ってしまわれてるんですか？
そう、そうなんです。